Fíjate que, traigo un tema que me está calando hondo y y quiero, pues, quiero hablarlo contigo porque sé que sé que tú siempre das un buen consejo, una buena sugerencia, eh, no sé si sabías, pero, mm, ah, hace casi 3 meses, que que terminé pues mi relación de de 7 años, eh, y y y la verdad desde que desde entonces me he sentido me he sentido así como, he tenido un bajón, di d como dirían para el pueblo así bocabajeado, ¿no? Y siento que y siento que ya no pues, mira que ni siquiera creo que pueda iniciar otra vez una relación ta tan así de de grueso de
Ujú. Sí, sí, sí. Tan así, tan duro. Pues, mira
tan du ándale
cuéntame, porque todo esto de sentirse así pues, tiene tiene un ciclo, ¿no? Tiene un ciclo que, hay que seguir un duelo, pero a ver, sígueme platicando más, ¿por qué terminaron?
Mm. Mira que, eh, terminé la relación como te decía, d duró 7 años, eh, los 2 primeros años, fu pues fueron como un noviazgo así y los últimos 5, pues, este, vivimos este, como pues pareja, ¿no? Como casados, em, terminó la relación porque el último año ya había mucho desgaste mucho, e e ella tuvo un cambio. Pues, se fue como gradual, pero el último año estuvo un poquito muy posesiva. No me dejaba, to to to todo le molestaba de lo que hacía, hasta cómo manejaba, a veces hasta si si no sacaba la basura, en ese tiempo no la sacaba temprano porque pasaban los perros y y y este, y hacían un cochinero, entonces a veces más tarde. Y sí, te voy a decir que que que que de repente pasaron, cuando pa cuando llegaba ya ya habían pasado los de la basura y no, hombre, este, era era
Sí. Sí. Ujú. Ujú.
un regaño monumental y y y y yo me sentía, a ciento punto como si tuviera un pie en el cuello que me estaba asfixiando y y y y yo y pues, yo decidí pues, terminar con la relación, ¿no? Este, pero ella tampoco cuando yo le planteé el tema de de de terminar la relación, ella tampoco hizo por donde de que: "Ah, no, mi amor, no no, nos no, bueno, pues se acabó". Bueno, casi, casi como que: "Ah, bueno, ¿hasta que quieres llegar?"
Ujú. Sí. O sea, que ya tenía ya tenía tiempo que tú te estabas sintiendo que, ella no estaba valorando esta relación, que ella más bien estaba queriendo como siempre imponer su voluntad, como muy caprichosamente salirse con la suya y y no hacer, pues, como dinámica de pareja, ¿no? O sea, to tomar el punto de vista del otro, sino como siempre queriendo que tú le solucionaras las cosas, ¿es a es algo así lo que pasaba?
Sí. Pues, más o menos así, fíjate que fíjate que, eh, yo precisamente por llevar la fiesta en paz y y y es, pues, no, de que todo que todo fluyera, y caminar y seguir, pues sí, o sea, básicamente que yo estaba bailando al son que ella cantaba, o sea, de que "necesito que hagas esto, que vayas para allá, el otro", y po por ejemplo, ni siquiera con mis amigos, este, podía salir en paz o en calma porque salía, y una de las últimas veces que salí, estuve de ahí de, no sé, de las 7 de la tarde como hasta las 10, 10:30 me habló como 5 veces, o sea: "Hey, ¿qué pasó?", y ella: "Oye, pues, y qué qué onda, entonces, eh, ¿y a qué hora vas a venir?". "Ya te dije" "Oye, pues, eh, no te vayas a tardar mucho, oye, que no sé qué, oye, llega por leche porque se acabó la leche y no sé que que que mañana para el cereal y que no sé esto y lo otro". "Oye, bueno, sí, ahorita llego". "Oye", entonces, eh, incluso eso eso generó, pues, carrilla con los amigos, ¡uh!, pues ya sabes cómo es la: "Mandilón, no lo dejan salir, y esto, y lo otro", y eso también, pues, uno se agüita, pues, con pues con con los camaradas.
Ujú. Sí. Ujú. Pues sí. Claro, claro, qué ¿pero tú te sientes culpable?, ¿qué qué te repites a ti mismo?, ¿qué te llega t a la mente?, ¿que tú fuiste el de la culpa o o o cómo lo evalúas?
Mi m m mi mira que ahorita que lo dices sí, me siento un poquito culpable porque yo fui el que le propuse terminar la relación, pues, ¿no?, o sea, decirle: "Oye, ¿sabes qué?, este, pues, esto ya no ya no lo soporto, y esto y lo otro, eh, y ¿sabes qué?, pues, me voy a ir", y y yo esperaba, como te dije, que que hiciera un poquito de la lucha de: "¿Por qué te vas, mi amor? Espérate, vamos a platicarlo". Entonces, este, sí me siento culpable por habérselo propuesto, quizás, eh me sí, claro que me he preguntado: "¿Si no se lo hubiera?". "Los hubieras", ¿no?, si no se lo hubiera propuesto, pues, a lo mejor, todavía seguiríamos juntos, ¿no?, es que
Ajá. Ujú. Sí, sí. Pero también hay una cuestión aquí que, pues, hay que s saberse valorar, ¿no? y y y me me da la impresión de que no te estabas valorando ya mucho porque, al parecer, pues, sí había esa esa carga pesada de que te quería controlar, quería que que "bailaras a su son", como dicen, pero, ¿en dónde estaba entonces tu autoestima o por qué estabas permitiendo tanto, tanto así las cosas?, ¿no?, y y, pues, a lo mejor tú quisiste que te valorara diciéndole que te ibas y, como no sucedió, tal vez, eh, también fue un golpe para tu autoestima, pero pero, ¿realmente te sentías valorado dentro de esa relación?
Ujú. Ay, q q qué fuer qué fuerte tus palabras, pero muy verdaderas, eh eh, sí, eh, oye, y me está cayendo mucho el veinte de de que sí, no no no no me estaban, este, valorando, ¿no?, y y respondiendo tu pregunta, yo creo que yo creo que, pues, no no no no me no me estaban valorando y no me sentía valorado por más, este, eh, sobre todo este último año que que, no sé, fíjate que, eh, ahorita ahorita haciendo memoria, como que siempre fue así, eh, y a la mejor fueron, pues, fueron señales que no vi, y yo por amor, quizás, este, y no quiero culpar al amor y que, ¡ay! o sea, o esa que haces "e e el amor atonta", dicen por ahí algunos y no te hacen ver ciertas cer cues ciertas realidades, ciertas cosas y y y yo digo que
Ajá. Sí, sí. Ujú. Ujú.
<sighs> que a la mejor, pues, ah, eso no me hizo no no no no me hizo ver y y ya como esto fue in crescendo fue fue entonces y y esa que r que es esa necesidad de de controlar de ella, que pues este último año que yo lo yo lo sentí que sí me estaba asfixiando y bueno, de decidí pero pero sí, muy fuerte, mm.
Ahora, ¿cuánto tiempo tiene que que estás solo o que está ya no estás en pareja?, ¿ha pasado ya más de un mes? ¿Cómo
Yo Sí, ya casi, mira, e el el 25 de agosto, este, eh, me separé.
Ajá. ¿Y cómo te has sentido en ese ti en este tiempo?, s s bueno ya, me imagino que te sientes, eh, pues raro porque ya no estás en pareja, pero, ¿te has dado el tiempo de vi de buscar a tus amistades, cómo te sientes?
Ya ya voy para se Ha ha sido ha ha si ha si ha Ha sido como una montaña rusa. Mira, al principio, o sea, eh, malo que lo digo, me sentí liberado, me sentí muy liberado, ¡ah!, y haga de cuenta que me quité la soga del cuello, quizá, ah, o sea, como que como que ya podía respirar, <exhales> o sea, ¡fuf!, o sea, ya podía respirar, y si he salido con algunos amigos, sí, los he visto, pero también, este, como esa montaña rusa, a veces de repente siento uno unos bajones de que de que a lo mejor ya no puedo conseguir a alguien como ella, es una gran mujer, hermosa, linda, porque también también tenía sus cosas bonitas, ¿no?, o sea, tanto físico claro, claro, claro, o sea, no todo no todo, o sea, más allá de que era una posesiva y ultra celosa, este, pero sí tiene ciertas cosas, entonces yo, eh digo: "¿Y y si no encuentro alguien como ella?", de repente, sí he tenido esos bajoneados así medio, medio gachos.
Sí. Sí, sí, sí. Claro, por eso te enamoraste de ella, claro. Ujú. Pero m m ti ¿Has tenido a quién acudir?, eh, pues no sé, a la mejor has buscado apoyo, no sé si tengas alguna persona de confianza, un una persona que que sea pues como experta en estos temas, que te pueda como escuchar, que te pueda orientar. ¿Has has buscado apoyo o no? ¿O, solamente te has guardado para ti todo lo que piensas?
Mi mi mira que en gran medida me he guardado todo para mí, no he visto no he visto a ningún profesional. De hecho, a 2 personas son con las que medio me he abierto, una es un buen amigo, pues que supo eso y y le pudo, y me habló: "Oye, charlemos, este, vamos a comer", y ya fuimos a un restaurante que nos gusta mucho a ambos, y ahí estuvimos, e e eh, igual no me quise yo siempre he sido muy reservado con mis cosas, este, no me gusta andar exponiendo mi mi vida personal y sí, pues le dije: "Es cierto", más allá que es un buen amigo igual sí sí, le comenté algo, e e él me comentó incluso de me dijo de 2 psicólogos muy buenos, este, 1 de ellos da consejería de pareja y sale en programas aquí de de locales, eh, da dando cápsulas así de de consejerías y temas de relaciones de pareja, y la otra persona con la que ha Sí, es bastante bueno.
Sí. Ajá. Ujú. Pues eso es muy buen es muy bueno porque tienen mucha experiencia. Y es que mira, yo creo que aquí hay que hay que tomar este punto de la relación como como un punto, digamos básico de de lo que vaya a seguir, así sea que regreses con ella o no regreses con ella, aquí lo importante es que hagas esta pausa y veas en dónde estás tú y cuánto te estás valorando tú a ti mismo, y si de verdad estás estás en en donde quieres estar, entonces, eh, puede ser, no sabemos, puede ser que con el apoyo que recibas, eh, pues te orienten y y y quieras platicar nuevamente con ella, igual llegar a algún acuerdo, puede ser que no, ¿verdad?, puede ser que la que la vida ya para los 2 eh, siga diferentes caminos, pero aquí lo importante es que tú te veas a ti mismo y decidas en qué has estado fallándote a ti mismo, en qué has estado bien y sobre todo, cómo vas a hacer de en un futuro, en una futura relación, puede ser hasta con otra persona diferente, no sé si si has pensado en ello.
Claro. Sí, desde luego. Fíjate que no he pensado este con o con o con otra persona, ¿no?, no no no no, ahorita no, no me he visualizado incluso hasta ese hasta ese dicho, pues, quién sabe si me consiga otra como ella. Ahora bien, este, me hace sentido, este, lo de que ahorita me prop propusiste a lo mejor v ver a, este, hablar con alguien, este, profesional. Esta esta pers esta persona que me dijo estas 2 personas que me dijo mi amigo, también mi mamá, la otra persona con la que hablé, incluso me sugirió y ella conoce de un pastor que es muy bueno y, este, y es experto también en en consejería de pareja, entonces e este, no es que nos dé la consejería a nosotros, sino que yo vaya y hable con él y y le plantee este pues mi mi tema, entonces, eh, ahorita que platicando contigo y y y ya s eres la tercer persona que que me dice, eh, hago los de los ir a hablar con un experto, pues, entonces como que el destino o la vida o Dios o o el universo como le quieran llamar, pues, me está diciendo por dónde creo que me tengo que ir.
Sí. Ajá. Sí. Excelente, ujú. Pues sí, yo creo que tienes, eh, e e esas opciones y pues recuerda que que la vida está llena de de estas situaciones y que no estamos exentos a caer en ellas. Y lo importante, pues, es, mm mm, ver cómo respondes a lo que a lo que se te presenta, porque la manera de responder es lo que te hace como como ser humano, lo que te va fortaleciendo.
Claro, claro, totalmente. Oye, pues, muchas gracias. Fue muy liberador para mí hablar contigo y sin duda buscaré esa ayuda profesional y nuevamente te agradezco. Cuídate mucho. Que estés bien.